Oh, oke. Itu kayak mashed potato gak sih, Kak? Yang
Iya. Mashed potato, tapi biasanya o ad yang aku lupa. Biasa sayuran juga. Jadi misalkan, mmm, aku masukin bayam, itu. Nah bayam aja, aku tuh ada bayam yang udah dibekukan juga.
Mmm. Oke.
Itu. Kan tadinya aku pikirkan oba yang bay mahan ma makanan yang dibeku-bekukan itu enggak bagus. Siapa bilang, yang dibekukan itu kan udah melalui proses juga berapa kali, melalui, eee, standar mereka yang yang cukup juga apa sih vitaminnya justru terjaga gitu loh, Kak.
Mmm. Oke. Iya iya. Mungkin hmm?
Nah nah, jadi ak aku juga ada gitu, di freezer aku. Nah udah itu kan, gampang lumerin. Masukin ke mashed potato. Udah jadi.
Hmm. Iya. Heeh. Mungkin dari faktor, apa ya, Kak, eee, budaya juga, gitu ya. Kalau misalnya masakan Indonesia kan, apa ya, Kak? Rempahnya tuh, kesannya tuh harus banyak, gitu ya, Kak, kalau misalnya masakan-masakan di sana, cukup garam merica juga, eee, apa, udah enak mungkin ya, untuk orang sana gitu ya, Kak, mungkin ya. Jadi lebih praktis, gitu, Kak?
Betul. Iya. Asalkan tamunya orang sini, nggak papa gitu. Kalau orang Indonesia bakalan, ya ini juga sih, nungguin tukang baso lewat kali gitu ya? Minta Indomie kali, gitu loh. Ya, kalau misalkan aku yang dibalik nih, aku misalnya namu, terus udah gitu itu aja m mereka udah bersiap-siap kayak ulang tahun ya, Pernah nih, disuguhinnya itu, eee, kayak cemilannya Belanda, gitu. Ya kalau di sini, tuh k sebenarnya kayak jajanan, pinggir jalannya gitu kan, ada juga. Tapi pinggir jalan enggak tendaan ya, biasanya kayak Bitterballen, kayak ke kroket kayak gitu. Ya aku nggak nyari lah, Kak. Kayaknya kayak kurang sreg di perut aku, gitu. Jadi aku kadang suka bercandain teman aku. Kalau ngundang aku tanya, "Kamu masaknya masak apa? Gitu. Aku tuh kayak gitu.
Oh, emang ada bakso? Oke, minta Indomie. Mmm. Mmm. Oke. Mhm. Mmm. Oke oke. Jadi mmm.
Heeh. Nah terus, eee, ya itu, ke karena simpel ya? Makanan sini tuh simpel. Jadi kalau misal dikasih gitu aja, orang sini udah seneng, gitu. Untuk aku sih sebenarnya hambar, cuma garam merica aja.
Mhm mhm. <chuckles> Iya. Tapi itu kayak, eee, apa ya, kalau misalnya ada tamu, itu kayak situasi yang menguntungkan sih, Kak. Eee, apa ya, tinggal di negara yang nggak ribet, gitu ya, Kak, untuk soal rempah, gitu kan, soal bahan makanan, gitu. Kalau di kita kan harus masak nasi dulu, dan itu tuh, wah, lama banget gitu ya. Nah heeh, kalau Kakak kan, tadi, eee, ada lah, 1 atau 2 resep kayak darurat ya, yang tadi apa sih, eee, pasta gitu kan, pakai ikan. Nah, itu biasanya, eee, apa, bisa siap dalam berapa menit sih, Kak, buat nyi apa, eee, nyediain tamu, gitu Kak?
Betul. Iya, lama banget, iya.